Ừm, nói chung là bá âm nhạc cũng là một trong những thứ quan trọng đối trong với cuộc đời mình, nên là, dạ, mình sẽ nghe nhạc để mà thư giãn đầu óc.
Ồ, tuyệt quá. Ừm, thật ra mình cũng định ờ, mình cũng thích hát ấy, nhưng mà mình cảm giác mình hát không hay à, thế không biết là có cái c cái cái, gọi là, luyện tập gì không nhỉ? Bởi vì mình thấy nhiều người họ bị họ cũng đi l học, gọi là, học, ừm, hòa âm hay học học luyện tập, luyện luyện luyện giọng các thứ, luyện thanh ấy, ờ, đấy, đấy.
Ô, à. Ồ. Luyện thanh. Ừ, thì, ờ, bạn có thể tìm hiểu xem là mình đang gặp cái vấn đề về cái, a, về cái việc hát của mình như thế nào, giống như là cao độ của bài hát hông? Ờ
Kiểu là nốt cao mình không lên được này, đúng không? Xong, kiểu, lên lên nốt cao cái bị mất giọng đi, <chuckles> nghe cứ chuối chuối. <laughs>
Ờm, hông, cái đó thì một trong những cái có thể dễ khắc phục, nhưng mà quan trọng là bạn phải giữ được cao độ của cái bài hát của mình trước, không có bị, ờ, hát lạc tông là những một trong những cái cơ bản nhất, không biết là bạn có bị hát lạc tông b cái bài hát hông?
Ờ. Hát lệch tông thì mình ít bị lắm, hiếm lắm, kiểu mình mình ngày xưa cũng có chơi chơi kèn, thành ra, kiểu, cái cái cái mình cũng có một chút, gọi là, cảm cảm thụ âm nhạc tí. Ý là không không lo phần lệch tông lắm.
Ờ, vậy Ờ. Ồ, vậy được. Nói chung là chỉ chắc bị, ờ, cao độ những cái bài cao quá thì nó nó thì bị mệt thôi chứ gì?
Ờ, cái cái cái đúng, mấy bài, kiểu, trầm trầm, ấm ấm thì là thoải mái luôn. Đấy, nhưng mà mấy bài, kiểu, gọi là, lên cao cao tí như, kiểu, là "Cơn mưa tình yêu" chẳng hạn, ví dụ bài đấy đi thì là cũng bắt đầu hơi hơi khó hơi khó khó rồi. <chuckles>
Ồ. Ờ. Ồ, hông, "Cơn mưa tình yêu" là một trong bài những bài dễ nha, những bài cao hơn thì
À, không, ý là lên được cái độ cao ấy, ý là độ cao của bài đấy bắt đầu người nó khó khó, bắt đầu khó khó với mình rồi, mình vẫn hát được nhưng mà, kiểu, bắt đầu t cảm thấy khó khó. Đấy còn những bài cao hơn là, kiểu, không hát nổi luôn à, không lên nổi, <laughs> lên tạ lên là mất giọng nghe, kiểu, thé, thé, thé giống, kiểu, mấy ông thái giám ấy. <laughs>
Ừ. Ừ. <laughs> Ừ, mình hiểu, mình hiểu. <laughs> Hông, nói chứ là c cái đó mình sẽ sửa chữa được, mình chỉ cần luyện thanh những cái bài, ờ, nào đó mà mở được cái quãng giọng của mình cao hơn, từ từ, từ từ thì nó sẽ khắc phục được thôi, có thể search những cái bài đó trên YouTube chẳng hạn.
À. Ừm, đấy, thường thường mình nghĩ là nó ờ, kiểu nó phải, ờ, kiểu, nó phải có bài tập hay như nào đó mà mình lên YouTube người ta toàn dạy mấy kiểu nghe nó hơi vô lý, thành ra mình cũng tập tập tập thử theo kiểu, một thời gian không lên được thì cũng bỏ à, ờ, cũng cũng từ bỏ cái ước mơ là hát hát một tí. <chuckles>
Ừ. Ừ. <laughs> Hông, nếu mà tập trên YouTube miễn phí thì như vậy thôi, còn nếu mà muốn tập chuyên nghiệp hơn thì có thể kiếm những cái cô thầy giáo ở ngoài hoặc là những cái lớp ở ngoài.
Ờ. À, cũng hay, đúng không? Bởi vì nhiều lúc, kiểu, đi hát bạn bè chả biết hát bài nào ấy, toàn mấy hát mấy bài trầm trầm, buồn buồn à, mấy bài hay hay h hay hay bây giờ nổi nổi sôi sôi động thì chả hát được à. <laughs>
Ờ. <laughs> Ừ, hông, có thể là bạn gu bạn giống mình chứ mình cũng thích những cái bài buồn cha ờ, nhưng mà
Ừ, thật ra mình cũng thích bài buồn nhưng mà, kiểu, cái lúc, ưm, đi hát ấy, thành ra là hát mấy bài buồn mãi nó cũng không không không vui, đúng không? Đấy, kiểu vừa kiểu vừa vào làm sao có ai cho hát ai hát bài buồn luôn, mà người ta phải chờ chờ tí, hoặc là hoặc thực sự bài buồn nào nó hay ấy, thì mình hát cũng được, đây mình hát đã không hay lắm rồi, hát bài buồn buồn thành ra nó cũng bị trầm đi. <laughs>
Ờ. Nói chung Ừ. Ừ. Ờ, mình thấy dân Việt Nam lúc nào cũng thích những cái bài hát buồn hết á.

Hello.
Hello. Hello, chào bạn nè.
Ừm, à, hello, chào bạn nha. Không biết ngày hôm nay bạn thế nào nhỉ?
À, hôm nay của mình thì, ờ, cũng mới bình thường thôi, hôm qua là mình làm đêm á, xong rồi mình ngủ tí xíu, giờ mình mới dậy. <chuckles> Ồ, còn bạn thì sao? Ồ!
Bình thường à? À, <chuckles> mình cũng giống bạn thôi, cũng, ơ, ng vừa mới ngủ dậy, nhưng mà không phải ngủ tí xíu mà ngủ nhiều hơn một tí.
Ồ, mình là lát hồi chắc phải ngủ thêm á. <laughs>
Ừm, ừm. À, để trưa ngủ cho ngon, đúng không? Ăn cơm trưa xong căng da bụng, chùng da mắt, ngủ phát là vừa. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi, chuẩn rồi đó. <chuckles>
Ờ, ờ, ờ. Thế thì không biết là bạn thường làm gì để bắt đầu một ngày mới vui vẻ nhỉ?
Ờ, b hôm nay cũng mới ờ. Đối với mình ngày mới của mình là nó cũng tùm lum giờ hết á. Có thể là
Tuỳ khung giờ à?
Ờ, tùm lum khung giờ. Có thể là buổi trưa đi, có th nếu mà yeah, tính buổi trưa thì chắc là ngày mới của mình thì, ờ, bình thường là mình ng sẽ ngủ dậy và, à, có thể là nghe 1, nghe 1 bản nhạc tí xíu để mà bắt đầu một ngày mới mà nó cho nó sôi động. À, với lại, à, uống 1 cốc nước ấm để cho nó thanh lọc cơ thể. <chuckles> Còn bạn thì sao?
Ờ. Ăn trưa luôn. <chuckles> À, rồi, rồi. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Ô kê, khá là khá là ô kê chứ! Còn mình á, ngủ dậy mình thường đi, gọi là, làm mô 1 ngụm nước, xong bắt đầu đánh răng rửa mặt, xong bắt đầu là lau nhà, quét nhà tí, dọn nhà tẹo. Ờ, ờ, ờ.
Ờ, ờ. Ờ. Ồ! Hay vậy. Ừm, đánh đánh răng, rửa mặt là mình cũng quên á, tại mình cũng có cái đó với lại là, ờ, cái b bạn quét nhà luôn á, hay thế! Mình thì, ờ, cũng hơi hơi làm biếng về cái chuyện đó, tại vì, ờm, mình cũng có người người làm để mà làm cái đó.
À. <chuckles> Ờ, kiểu, d dọn À. Thật ra thì là, như kiểu, bạn suy nghĩ như này nhá, kiểu, cuộc sống của bạn lúc nào cũng có 2 cực ấy, 1 cực gọi là hỗn loạn, với 1 cực gọi là trật tự, đúng không? Đấy, thì là nhiều người như bạn như mình bây giờ thôi, là, kiểu, cái phòng ngủ với phòng khách với là phòng ăn uống là một ấy. Đấy, thành ra là nếu mà mình, ờ, lúc nào cũng, kiểu, hỗn loạn trong cái phòng đấy, thì cuộc sống mình cũng lúc nào cũng hỗn loạn luôn. Mà bây giờ bạn trật tự ở cái cái phòng cái phòng cái không gian sống của bạn thì bạn sẽ cuộc đời bạn nó sẽ s đi vào một hướng rất là trật tự luôn ấy.
Ờ. Ờ. Ờ. À. Đúng, đúng. Ồ, ừ, đúng rồi. Thì mình thì mình cũng hơi giống bạn mà đó chứ, tại vì cái bàn làm việc của mình cũng là cái bàn ăn của mình luôn, nên là m mình cũng thường phải dọn cái bàn. <chuckles>
Đấy, đấy. Đấy. <chuckles> Đấy thì mình nghĩ á cái bàn làm việc nó mà sạch sẽ, gọn gàng cái thì bạn làm việc nó thoải mái hơn, đúng không?

Ờ, đúng, đúng. Cái mùa mưa là tới tới mùa kiến, ơ, kiến chúa nó di chuyển bắt đầu nó đẻ nhiều, nó làm tổ đó. Ừm.
Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, cái mùa này là phải chịu khó di chuyển, kiếm ăn không mưa cái chết đói cả lũ.
Ờ, đúng, đúng. Ờ, bạn có cái thói quen nào để mà bắt đầu buổi sáng, ờ, mà nó sảng khoái ngoài mấy cái, ơ, như vậy hông? Giống như là có thể tập thể dục, thể thao gì hông?
Ừm. Thường thường thì mình ờ, ừ, mình không nhưng mà mình bù lại mình không ăn sáng.
Ủa? Ơ, ờ.
Ờ, bởi vì là mình thấy không ăn sáng ấy, có nhiều tác hại nhiêu nhiêu nhiều tác dụng hơn là việc ăn sáng. Đấy, bạn biết tại sao có nhiều người bị, ờ bạn có biết tại sao nhiều người họ bị tiểu đường không?
Ồ. Ờ, ví dụ như là gì? Hông.
Thật ra lì, bởi vì là không phải họ ăn nhiều đường, mà bởi vì lượng đường trong máu của họ lúc nào cũng có. Đấy, là bây sáng bạn ăn nhá, là lượng đường huyết nó lên này. Xong rồi đến trưa bạn lại ăn tiếp này, lượng đường huyết lại lên tiếp này. Đến để đến xế chiều lại ăn tiếp này, đến tối ăn tiếp này, khuya ăn tiếp này, đúng không? Bạn thành ra ngày ăn 5 bữa, lúc nào lượng đường huyết của bạn cũng cao ấy, và nó cứ cao cao mãi thế thì thành ra nó không xuống được nữa. Đấy, thành ra bạn bị tiểu đường luôn.
Ờ. Ừ. Ờ. Ừ. Hông. Hông, mình thấy là ví dụ nhiều người mà ăn nhiều bữa như vậy mà hông tập thể dục thì dễ gặp cái vấn đề về, à, huyết áp, tiểu đường. Ờ. Còn nếu như
Đúng, đúng. Một phần cũng không tập thể dục nữa. Đúng rồi. Thế bây giờ là bạn, ờ, ý là bình thường bây giờ mình mình cũng đã không thể dục rồi, đúng không? Xong mình còn ăn nhiều bữa nữa, thế thì coi như là đã đã hại còn thêm hại. <chuckles> Ừm.
Ờ. Đúng rồi, ví dụ mình ăn nhiều bữa thì chắc chắn mình phải tập thể dục, còn nếu hông thì ăn ít bữa thôi, chứ ăn cứ làm như vậy là chết.
Đúng. Đúng rồi, đấy, mà chưa chuẩn mà chưa như như vậy như chưa kể là mình thường hay, ờ, không ý là cái bữa sáng của mình ấy, mình dồn vào bữa trưa với bữa tối. Có nghĩa là bây giờ mình bỏ bữa sáng, đúng không? Thì bữa trưa với bữa tối mình ăn nhiều lên, thành ra vẫn đủ chất, cơ thể vẫn hoạt động được. Đấy, nhiều người họ nghe, họ không hiểu mình bảo: "Uầy, lạ thế à, ăn thế làm sao sống được ấy." <chuckles>
Ờ. Ờ, cũng đúng. Ừ, mình cũng nghe nói là <laughs> Đúng rồi, hồi xưa mình cũng nghe nói là báo đài hay tuyên truyền là bữa ăn sáng rất quan trọng. Rồi, à
Đúng rồi, bởi vì thật ra ngày xưa dân nó
Mà mình thấy cái chuyện đó cũng không có chính xác lắm.
Đúng, đúng, xong là đi học suốt đấy bắt ăn sáng, để tiền đi chơi điện tử có phải h ngon hơn không? <laughs>
<laughs> Đúng rồi, có khi lấy tiền đó để mua mấy cái đồ ăn vặt mình thích cũng ngon hơn là ăn sáng nữa. Ừm.
Ờ. Đấy. Thật ra thì là mình thấy là, kiểu, ngày xưa các cụ người ta thức dậy, người ta đi làm đồng luôn, người ta làm gì có thời gian mà ăn sáng, đúng không? Đấy, nó vẫn sống khỏe bình thường, ờ, chẳng qua là mình nghĩ bị báo đài người ta, ưm, đầu độc tuyên truyền ấy, thành ra là để cho mấy hàng quán nó bán được nhiều hơn. Bởi vì sáng dậy đâu ai có rảnh, có thời gian để đi nấu nấu nướng mấy đâu.
Đúng rồi, mình Đúng rồi, sống khỏe bình thường. <laughs> Đúng rồi, mình còn nhớ cái câu nói trên TV phát suốt: "Bữa sáng nó quan trọng, từ 10 đến 12 giờ đã tiêu hao hết thức ăn buổi tối." Trời ơi, mình nhớ hoài. <chuckles>
Ừm. Đấy, đấy, đấy. <chuckles> Đấy, xong, là gì nhỉ, xong còn bảo là bữa sáng bữa quan trọng nhất, ăn phải nhiều nhất, ăn như vua, bữa trưa ăn như dân còn là bữa tối ăn tí tí thôi. <chuckles> Nhưng như thế lại không đúng. Đấy, như thế lại không không hợp lý.
Ờ, <chuckles> đúng, đúng, đúng. Đúng, chả hợp lý tí nào. Nói chung là, ừ, dân của mình là cũng đã hiểu rõ được mấy cái tầm quan trọng của cái việc ăn uống lành lành mạnh mà không ăn bữa sáng thì vẫn được, nhưng mà những cái bữa trong ngày nó tốt là được.
Ừm. Đúng rồi. Thật ra thì mình thấy, kiểu, mấy cái thói quen ngày xưa của các các cụ ấy, các cụ ngày xưa thói quen với cả các thứ rất là, kiểu, ờ, văn minh, <chuckles> rất là, kiểu, có hiệu quả. Nhưng mà bây giờ là bị truyền thông đầu độc, quên hết à.
Ờ. Ừ.